É, eu achei esquisito, porque é demais, sabe? Não é assim: "Nossa, eu fui muito burra agora", não é uma coisa, "Nossa, eu sou feia ninguém gosta de mim, nossa eu nunca trabalhei, não tenho experiência em nada, não tenho cultura, não tenho", meu Deus do céu ela abriu as portas da autodepreciação.
Aham, aham. Aham, certo.
E eu tento ignorar, assim, pra não dar enfim não incentivar isso, né, não é legal.
Aham.
E tento sair pela tangente. E aí eu comecei a perceber que ela gostou muito de mim, eu gostei muito dela, ela foi super generosa comigo, me ajudou em várias coisas.
Aham, certo.
E me introduziu nesse grupo de amigos, só que a partir do momento que esses amigos, eh, ela começava a me chamar pra encontrar eles, aí quando eles começaram a ter contato direto comigo, ela não gostou. Então ela queria
Ah, entendi. Meio que já gerou um pouco de ciúme ali por eles estarem meio que pulando ela para falar direto com você, né.
É. <clicks tongue> Ela com, é, e assim ninguém excluiu ela tá? É só uma coisa uma coisa normal. Se eu estou num grupo de 5 pessoas e eu introduzo uma uma 6ª elementa, essas 5 pessoas vão interagir com essa outra elementa, assim, como entre elas e todo mundo interage com todo mundo.
Aham. Sim, claro, super normal, aham. Sim, super normal.
Mas eu acho que ela queria que sempre passasse por ela as coisas, sabe? Então assim, eu posso sair eu, ela e os amigos dela contanto que ela esteja no programa.
Aham.